Hey du, sag mal, wie können Generationen besser miteinander kommunizieren?
Ah, lass mich mal kurz, äh, nachdenken, das kommt nämlich echt plötzlich, die Frage gerade. Hm. Ja das ist auf jeden Fall 'n schwieriges Thema. Also, ich würde sagen tatsächlich, äh, liegt's da doch eher an den an den, äh, älteren Generationen meiner Meinung nach, weil sehr viele sich dagegen sträuben, äh, <chuckles> mit der Zeit zu gehen. Und ich finde, das ist 'n ganz, ganz großes Problem, weil viele noch an so alten Ideologien und alten <laughs> Ne, das war das 'n falsches Wort, aber an alten, äh <laughs> Nein, so war das war so nicht gemeint, aber
Mhm. Ideologien? <chuckles> Äh, welche Ideologien? Beschreib mal. Also, willst du sagen, die alten Generationen glauben mehr an Diktaturen, die neuen an Demokratie? Oder
Habe ich nicht gerade schon dreimal gesagt: „Das war so nicht gemeint“? Kannst du mich bitte einmal ausreden lassen? Dankeschön.
War nie mein war nur Spaß, war doch Spaß.
Alles gut, alles gut, ne? Man kann sich ja mal versprechen. Also, die halten halt noch so an an alten Bräuchen fest und an an das, was d denen früher beigebracht wurde und, äh, versuchen das auch irgendwie so in so diese neue Generation reinzuhämmern, obwohl da das halt meistens nicht funktioniert, weil die's halt einfach besser wissen.
Mhm.